<chuckles> Nunggu nggak ada yang ngelihatin. Jadi, paham paham ya?
Nggak bisa. Eee heeh, beda banget, heeh, jadi kalau misalkan kita e apalagi kalau kita ledekin gitu, "Ih ih mau mau ini ih, mau poop, mau peep," gitu kan. Terus, langsung dia kayak ngambek, gitu. Pokoknya, ini banget, thing up.
<chuckles> Astaga, lucu banget ya sampai sampai bisa ngerasa, gitu.
Iya, pecinya kan nggak.
Mmm. Nggak, <chuckles> kucing aku dua-duanya nggak ada yang kayak gitu, kayak ngek kayak nggak tau malu, ya? <chuckles>
Mmm. Ah, malahan, ya.
Ayu.
<chuckles> Iya Kak, trus eh, ada lagi mak yang lebih menarik Kak, kucing aku doyan banget, eee, sereh.
Mhm. Hah? Bau sereh?
Tahu sereh kan Kak? <laughs> Sereh kan, tahu kan? Tau sereh? Itu, eee, apa, jadi kucing aku suka nyolongin gitu di dapur. Terus, eee, ibu ko ku nyariin nih, "Ini siapa yang makan?" Taunya dia, dicolong sama dia gitu.
Astaga, lucu banget. Oh. Astaga, ada-ada aja, ya. O oke, terima kasih banyak ya Kak, eee, sudah ngobrolin hewan peliharaan. Oke, selamat pagi Kak. Mhm.
Iya. Iya, makasih juga Kak. Iya.